Ey, cuando necesitas pedir ayuda, como, no sé, ¿cuál es la mejor forma para hacerlo?
Pues, yo creo que así, pedirla, ¿no?, a veces es necesario poner ojitos de gato con botas. <laughs>
<chuckles> Ajá, ah, sí, todo tierno, sí.
<laughs> Eh, todo tierno, sí, y eso, eh, lo aplico mucho como con mi hermano, ¿no?, <laughs> la verdad es que, yo tuve una u u una racha un poco complicada, em, económica, ¿no?, entonces, a veces yo le decía: "Oye, hermano, eh, ¿podrías prestarme cierta cantidad?, no, no puede ser otra vez, y sí, por favor, y y porfi, porfi", ¿no?, <laughs> y, entonces, al fin al final me terminaba prestando porque mi hermano es el salvavidas, y y creo que es es esta carita de del gato con botas aplica mucho como con la familia directa o como con quien te llevas muy bien, y a veces es hasta hilarante, eh, pero resulta, ¿no?, <chuckles> pero cuando las cosas se ponen un poco más serias y que tienes que pedir ayuda, eh, por ejemplo, yo soy mamá y crío a mi hija sola, y me tocó aprender a pedir ayuda de verdad, o sea, yo creo que la parte más difícil fue cuando terminó mi incapacidad de maternidad y yo tenía que regresar a trabajar.
Okey, ¿como, a ver, por qué? Okey. <chuckles> Por fi, por fi. <laughs> Ajá. Ajá. Ajá. Mm. Okey. Ay no, hombre.
Y ese ese día me dio un ataque de colitis nerviosa, o sea, yo me
Por la separación.
es que me, no sabía qué iba a pasar porque todavía no me daban el sí en la guardería Y me acuerdo, que mi vecina me dijo: "Oye, pues yo te la puedo cuidar", y yo decía: "Es que, ¿cómo una extraña me va a cuidar a mi bebé?", ¿no?, mi bebé, <chuckles> yo decía: "No", y en ese momento yo estaba viviendo con mi hermano, porque, yo me separé estando embarazada, entonces, eh, los últimos, mm, 3 meses del embarazo, lo viví en el departamento de mi hermano.
Okey. Ujú. Sí. Ay. Ujú. Ujú.
Y este, y y ahí pues ahí nació mi nena y todo, y me decía mi hermano: "mira nuestra vecina vive arriba de nosotros, eh, cualquier cosa mi esposa sube y la va a ver, y preguntamos cómo está y demás", obviamente mi hermano, no puede hacerse cargo porque él trabajaba y mi cuñada menos podía ayudarme a cuidar a mi hija, porque ella estaba embarazada y ya estaba por dar a luz, y tenía 2 hijos aparte.
Ujú. Ujú. Ay no, hombre. Ya, o sea, ya tenía 2, aparte estaba embarazada y y todavía no trabajaba, y presencial, ¿no?, o sea, iba a la al trabajo y demás, ay.
Eh, no. Sí, exacto. Mm, correcto, entonces e e ellos ya me habían abierto su casa, <chuckles> ya no podían darme más, ¿no?, o sea, de verdad, si una persona te ofrece su casa, te lo está dando todo, porque estás invadiendo su espacio, y aún así, eh, ellos están bien con eso, total que accedí, porque no había otra, o sea, yo tenía que irme a trabajar y mi nena se tenía que quedar, y mi vecina, eh, pues, se quedó, ¿no?, se quedó con ella, y te digo algo, fue la mejor decisión que pude haber tomado, porque al día de hoy esta vecina me sigue ayudando, ¡uf!, fuertísimo, con mi hija.
Sí. Sí. Ay. Sí.
O sea, y la quiere como si fuera su abuelita y le da mucha risa porque cuando la va a recoger a la escuela, le le gritan a mi hija "¡Ya llegó tu abuelita!". <laughs>
Mm, que lindo. <laughs> Qué padre, o sea, que ya nació como esa pequeña tradición, de alguien que realmente se como, se convirtió, en parte de la familia, ¿no?, directamente.
<chuckles> Sí, correcto, entonces, la verdad, em, yo creo que fue la etapa más complicada, justo porque, yo no sabía pedir ayuda, porque como que creces con esta onda de, no pidas ayuda, tú puedes sola, eh, mujer guerrera, mujer valiente, muy, y tú, espérame, ¡no! ¿no?, ah, ¿por qué tengo que ser guerrera?, ¿quién dice que tengo que ser guerrera?, no quiero ser guerrera, necesito ayuda, y tuve que bajar un poco el orgullo y aprender a decir: "Oye, la estoy pasando mal, necesito ayuda", ¿no?, y fíjate que esa etapa en general fue muy complicada, porque a mí me dio depresión posparto.
<chuckles> O sea, ah. Sí. No, y y, o sea, y una pregunta nada más, ahí directamente comentas que todo esto lo pasaste, pero tu hermano te estaba ayudando, ¿había otras personas además de tu hermano alrededor, que supieran de esta situación, además solamente era tu hermano?
Ujú. No, n nada, ujú, y mi hermano no tenía ni idea de lo que era la depresión, o sea, era como de.
Ya. Ya.
O sea, fue fue un periodo m muy gris, porque literalmente emocionalmente estaba sola, ¿no?, em, y te cuento que.
Sí.
<chuckles> hay veces, fueron 2 veces que fingí que me iba a trabajar, le dejé a mi vecina, a mi hija, y regresé a acostarme en la cama, porque, no podía, con la vida.
Ujú. Ah. Ya. Sí sí tenías esa esa parte de que todo lo que estaba pasando alrededor era demasiado, y y necesitabas como ese pequeño escape de repente para solamente
Y Ujú. Sí, me Mm, correcto.
no sé, tomar un respiro y decidir seguir adelante, ¿no? Cívicamente.
Me sentía sobrada, eh, excedida, o sea, estaba muy mal. Pero, cuando ya lo único que yo pensaba era en en partir, <chuckles> en irme, eh, y que decía: "A ver, yo no puedo dejar a mi hija sola. O sea, si si yo dejo de existir en este mundo, ¿quién va a cuidar de ella? ¿Su papá? Claro que no, ¿mi hermano? Tampoco". O sea, tiene muchos hijos mi hermano, eh, entonces, yo decía: "No no no es no es posible, ¿no?" Y un día me levanté
Eh. Mm. Ujú. Claro. Ay. <exhales>
fui a dejar a mi hija a la guardería, porque, ya me la habían aceptado, y me pasé al seguro social
E.
a mi consulta, y afortunadamente me atendió una doctora que entendía el tema de la salud mental y le dije: "Creo que tengo depresión". Y me dijo la doctora
Claro.
"¿Crees? ¿Piensas en en el suicidio?" Le dije: "Todo el tiempo. O sea, lo único que me ancla es mi hija y y mi fé, ¿no? Porque, si no, yo ya, fuf, ya no estuviera aquí"
Ay. Ujú. Ujú.
me dió una incapacidad, me dijo: "Hoy no trabajas, vete, mm, al hospital de psiquiatría, vete a acompañada de" obviamente, no fui porque, no tenía quien me acompañara, ¿no? Y dije: "Y además me voy, me detienen, ¿quién cuida de mi hija?" <laughs>
Ujú. Sí, sí, sí, de como que estabas incluso en esa parte de decir, sabes que necesitas ayuda, pero, al mismo tiempo es como: "Sí necesito ayuda, pero, todavía no puedo soltar las cosas porque, ¿quién va a hacer esto por mí, no?"
Ujú. Así es. Y me tocó tocar puertas. O sea, mm, está el Instituto de las Mujeres y yo en su momento había acudido y me habían la psicóloga que me atendió como como que te recibe como para orientarte, me había invitado a unos cursos de sensorama para manejo de emociones que lo tomé mientras estaba embarazada y ella, em, me dio su teléfono y que le marcó y le dijo: "Oye, fíjate que creo, que tengo depresión". Entonces, fue una linda, me cobró súper barato la consulta, estuvimos en terapia mucho tiempo, me refirió al psiquiatra, tuve que tomar medicamento, o sea, fue un año súper complicado pero, salí. Pero, tuve que tocar puertas y pedir ayuda ir, y y y ayuda a las personas indicadas, ¿no? Y decirles
Guau, qué Sí. Sí, claro.
no estoy bien mentalmente, yo no soy así, no quiero estar así, me rehúso a pasar por esto, necesito ayuda.
Guau. Qué qué fuerte. Os qué bueno que pudiste, o sea, bueno, ahora sí que sobrepasar todo lo que, en ese caso, en ese momento estaba sucediendo dentro de tu vida, am, y también que te atreviste, ¿verdad? Porque fuiste valiente para poder pedir ayuda, y como tú lo comentas, a las personas indicadas, eh, ¿c cómo fue esa parte de cómo aprender entonces a a a pedir ayuda a otras personas? O sea, ¿qué qué pasaba por tu mente en ese momento cuando empezaste a hacerlo? Como a ahora sí tocar puertas, ahora sí levantar la mano y decir: "Necesito ayuda".
Ujú. Era incómodo porque además tenía que saber a quién le decía que estaba deprimida, ¿no? Porque si se lo decía a mi hermano, <laughs> mi hermano no entendía lo que era eso. Era: "¿Estás triste? Ponte feliz, o ¿no?" <chuckles> O como las o como las mamás: "¿Estás aburrida? Ponte a barrer·. <chuckles> Entonces, ese e e es mi hermano, ¿no? O era, porque ahora también le ha tocado aprender de este tema a él, pero
Sí. Claro. <laughs> Sí. Hey, sí, sí, claro, claro. Mm. Jum.
¿a quién le decía? A mi vecina que jamás, o sea, mi vecina de 40, 50 años que jamás había vivido ella la depresión porque en su época eso no pasaba, ¿a quién le decía? Solamente a las personas que yo sabía que lo iban a entender, entonces por eso me acerqué a médicos. Y de ahí empecé a partir y ver a quién le contaba y a quién no.
Ujú. Claro. Sí. Mm, la verdad es que, eh, te escucho, este, siento muy lindo el el saber que ya lo sobrepasaste, que también sé que es un trabajo que tal vez sigue en pie, que estás llevando todavía un proceso aún, pero que aprendiste a pedir ayuda y a las personas correctas. Pues, te agradezco mucho por abrir tu corazón y por haberme dicho todas estas cosas y compartirlas conmigo, de verdad.
Al contrario a ti por escucharme y por hacerme recordar esto y por aquí nos vemos. Que tengas buena noche.
Igualmente, hasta luego, bonita no
Hasta luego.